Padahal
Aku rasa itu masih belum sampai di pikiran kami sih, karena takutnya ya itu tadi, balik lagi kayak dia biaya itu tuh seharga dengan kayak biaya bahan yang akan nanti kami keluarkan, gitu.
Mmm, baik. Oke oke, aku paham. Memang kadang ada terkendala dari finansial ya, dan i dan itu sangat gak apa-apa juga kok, kalau memang kamu mau coba menyelesaikan ininya sendiri, itu juga hak kamu, hak kalian, dan ya sekiranya mungkin aku akan coba bantu sedikit ya untuk, eee, menengahi ya minimal untuk seperti ini, eee, kalau boleh tahu ini sebenarnya udah berapa lama tadi untuk, eee, perdebatan itu sampai tidak terselesaikan jadinya?
Betul. Iya.